Sì, sì, sì. Tu?
Ah, complimenti. Io sì, sono autodidatta, anch'io faccio musica da un po' di anni, ho iniziato 13 anni fa a fare musica.
Mh. Mh. Mh. Fantastico direi, eh.
Ehm, sì, sì, fantastico. Ehm, poi non so se non so tu che tip di musica.
Mh, forse capa capace che ci siamo anche incontrati in qualche Battle di freestyle allora.
Ah, esatto, anche tu fai Hip-Hop quindi, eh guarda, sì, sicuramente. Io immagina che, ehm, da bambino, insomma, frequentavo un sacco di muretti, sai, così si chiamavano i le piazze dove si facevano freestyle. E
Sì, sì, sì. Sì. Come un po' il muretto di Milano.
Ehm, come il muretto di Milano e se ci pensi, noi dell'intelligenza artificiale non non rie non sarebbe rientrata nemmeno nel nostro immaginario, no?
Eh no, infatti, effettivamente no, ma neanche un TikTok, ti dico la verità.
Vero. No, esatto. Tutto tutto ciò che sta diventando, diciamo, alla portata di oggi, uhm, tecnologicamente parlando, ci sarebbe sembrato incre
Assolutamente sì. Non pensavo neanche che avrei mai saputo registrarmi da solo, avrei mai avuto uno studio di registrazione co comunque con delle apparecchiature tecnologiche con le quali mi devo interfacciare e usarle. Non pensavo tante cose, ma tante cose poi succedono, no? Comunque non pensavo neanche di finire mai a fare trading
Però ti ricordi che in realtà qua Succede, ha detto che non è arriva
ehm, e invece, cioè capito?
Certo, certo, certo, certo, certo. Ad esempio nel trading l'intelligenza artificiale ti è utile?